S ho capito.
Ehm, invece appunto, a te ha mhmm, ha fatto capire qualcosa in più su te stessa immagino, queste tue esperienze di confessioni.
<chuckles> Esatto. Sì, perché, mhmm, <clicks tongue> diciamo che mi ha dato più sicurezza, perché magari, mhmm, ti fa vedere de mhmm, dei lati di te, mhmm, di cui non ti eri mai accorto, no, Ehm, e quindi pensi che se le persone si aprono, alla fine, mhmm, uhm, trasmetti, sicuramente, ehm, <smacks lips> un'apertura, un'accoglienza, e quindi ehm, e quindi sì, mi ha mi ha cambiato, ehm, come ti dicevo, mi ha mhmm, mi ha fatto pensare, sì, di di approfondire, di approfondire la cosa, magari, in maniera più professionale, se vuoi. <chuckles>
Eh, beh. Eh beh, certo, immagino. Certo, certo, che sì. Bene, bene. Eh beh, certo. Sì, sì, sì, esatto, lavorativa proprio. Ehm, quindi, è una dote che hai sempre avuto. Non hai mai dovuto, diciamo, lavorarci su.
Esatto, lavorative, mi piacerebbe tanto. Mh-mh. Allora mhmm, ma secondo me, mi è aumentata un pochino con l'età, perché s sì, sì, autonomamente. Diciamo che, forse da ragazza ero molto, molto timida, e quindi facevo un po' fati
Ah, okay, piano, piano, però autonomamente comunque. Ah, quindi magari, p poche persone sapevano di questa tua abilità però magari c'è sempre stata, okay, interessante.
Esatto, perché può essere, sì, magari mi tenevo un po' un po' io in disparte, e invece adesso che sono un po' più estroversa, ecco, allora sì, le persone Esatto.
Sì, sì, sì. Bene be ancora un po' di più. Eh beh, secondo me è una b è una bella abilità, diciamo da avere così innata, certo.
Mh-mh. E poi, c'è qualcos'altro, qualche altra esperienza, che hai fatto?
Mah, mhmm, <tsk> allora, diciamo, sicuramente non nell'ambito sportivo, perché è, diciamo, stato il momento un po' più importante, quindi ti direi sportivamente, no. Però, ehm, <clears throat> anch'io diciamo, mi sento abbastanza empatico, comunque nei discorsi, e infatti c'è questa mia amica che ha mi viene spesso a parlare, un po' diciamo, una meccanica simile alla tua, e mi sento molto felice quando le persone, ehm, appunto, si confidano con me; più che altro mi piace dargli effettivamente un aiuto, con un discorso, o qualcosa, diciamo, consigliarli un po'.
Mh-mh. Mh-mh. Mh. Ho capito.
Quindi, fare un po' da psicologo, diciamo.
E ti piacerebbe farlo come lavoro?
Ehm

Esatto, e poi appunto, ehm, diciamo, lo psicologo, ehm, utilizza molto, diciamo, un metodo, un ragionamento, comunque, ehm, fa difficoltà a non far entrare in gioco i sentimenti.
Eh, non è facile.
Perché comunque paradossalmente, essendo magari <clears throat> empatico, rischi di non utilizzare troppo, ehm, i metodi che hai studiato o comunque il ragionamento, ma più appunto i sentimenti che anche tu percepisci.
Mh-mh. Certo, certo.
Quindi diciamo è anche un avvertimento per te quasi. <chuckles> Non per metterti paura, eh. <chuckles>
<laughs> Giusto. Ne terrò <sighs> ne te no no, ne terrò conto, ma è vero, sì.
Perché comunque è un po' è un po' diverso appunto passare da un rapporto di amicizia a un rapporto lavorativo, ecco.
Eh sì, assolutamente. Ehm. Mh.
E e poi diciamo, se tu hai studiato sicuramente psicologia, hai, diciamo, delle basi certe, mentre appunto poi magari se un paziente così vedi che non riesci proprio a, mhmm, a risolvere la sua situazione, ehm, magari mi verrebbe in mente che io rischierei di dubitare un po' delle mie abilità.
Eh certo è vero, assolutamente sì.
Perché comunque non è un'abilità proprio tangibile, cioè, mhmm, mentre magari appunto se nello sport so di essere veloce più degli altri e so che nessuno riesce mai a superarmi, allora sono contento. Mentre in quel caso l'abilità non per forza porta a risultati.
Mh. Lo vedi. <chuckles> È vero, anche perché puoi essere magari anche bravo, però se d alla fine, se l'altra persona non ci mette del suo, ehm, non arrivi da nessuna parte. Anche perché anche lo psicologo non è che ti possa dire: "Devi fare questa cosa", ma deve indirizzarti. Eh, e quindi sì, non deve essere comunque un mestiere facile anche quello, eh.
Esattamente, proprio così. Brava, brava. Sì, sì, sì, esatto. Sì, secondo me è abbastanza complesso perché appunto non hai per forza il risu è un po' tutto l diciamo, tutto lo studio della psicologia, del subconscio, non ha risultati certi.
Sì. Mh-mh. È vero.
È pro an cioè, diciamo non so se ha hai, immagino di sì, studiato per esempio Freud.
Mh-mh.
Eh, alla fine tutto il suo studio si basa sul fatto che un buon risultato conferma la teoria praticamente.
<chuckles> Esatto.
E quindi però, eh, nell'assenza di risultato non sai per forza se hai sbagliato tu o comunque cosa cambiare perché se lui continua a non mostrare risultati sbagli sempre.
Certo, certo.
Quindi ecco, non mi non ci non ci metterei il mio lavoro ecco, in questa abilità. Mentre come calciatore mi piacerebbe.
Mh-mh. E poi hai altre abilità invece che, uhm, utilizzeresti per un tuo futuro lavoro?
Allora sicuramente mi viene in mente l'informatica, diciamo, un po', ehm, questa mia passione appunto per, ehm, tutte queste t tecnologie un po' complicate, piene di, mhmm, impostazioni, piene di alternative, tutte un po' macchinose da comprendere.
Mh. Ah, bello. Ti piace?